วันนี้อะค่ะ เราอะมาขอคำแนะนำ คือว่าเราเองอะอยากจะจำกัดการชอปปิงซื้อของอะค่ะ ภายใต้งบประมาณของเราที่เราอะจำกัดงบประมาณไว้อะค่ะ เราจะทำยังไงให้มันคุ้มค่า แล้วก็อยู่ภายใต้งบของเราอะ ที่เราจัดสรรไว้อะค่ะ ก็เลยจะต้องมาขอเทคนิควิธีการน่ะ จากคุณในวันนี้เนี่ยแหละค่ะ
ครับ อืม ครับ อืม ครับ โอ้โฮ ด้วยความยินดีเลยครับ อ่า ไม่ทราบว่าที่ต้องการกำหนดงบเนี่ย ที่จะไปซื้อเนี่ยครับ อันนี้เป็นสินค้ากลุ่มประเภทไหนเหรอครับ?
ก็ทั่ว ๆ ไปนี่แหละค่ะ คืออย่างนี้เราอะตั้งงบเป็นค่าใช้จ่ายของเราที่เป็นส่วนตัวแล้วกัน ต้องใช้คำว่าส่วนตัวอะนะคะ เป็นของใช้ส่วนตัว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ พวกเสื้อผ้า รองเท้าเครื่องสำอางใด ๆ ของพวกนี้เนี่ยเราตั้งงบไว้ต่อเดือนน่ะค่ะ อยู่ที่ 2,000 บาท ที่นี้เนี่ยเราก็เลยอยากจะมาขอคำแนะนำว่าอีก 2,000 บาทในการซื้อในแต่ละเดือนของเราเนี่ย เราจะทำให้ยังไงให้มันคุ้มค่าด้วยงบ 2,000 บาทนี้อะค่ะ คือ โดยเฉพาะตอนนี้เองอะ มันใกล้สิ้นปีเนาะ เราก็จะเห็นของที่แบบอะไรก็ลดราคา อะไรก็ซื้อ 1 แถม 1 หรือ เอ่อ ซื้อราคาเต็มชิ้นที่ 1 ราคาที่ 2 ชิ้นละบาท อะไรอย่างเงี้ย คือการตลาดพวกนี้เนี่ยมัน มันกำลังจะมาทำลายการตั้งงบประมาณที่มีอันจำกัดของเราอะอย่างมากเลย มันเลย มันโคตรมีอิทธิพลกับเราอย่างเยอะเลยอะค่ะ ตอนเนี้ย
อ๋อ ครับ ครับ อืม ครับ ครับ ครับ อืม ครับ ครับ อืม อืม อา ครับ ครับ อืม ครับ ครับ โอ้ เป็นอะไรที่เข้าใจได้เลยเนาะ เพราะว่าบางทีเนี่ย ถ้าเรา อ่า เลือกที่จะไปชอปปิงเนี่ย ไม่ว่าจะช่องทางของการไปเดินห้างสรรพสินค้า หรือว่ามาแบบว่าชอปปิงทางออนไลน์เนี่ย คือยิ่งเป็นช่วงใกล้เทศกาล หรือช่วงใกล้ปีใหม่เนี่ยครับ เขาก็จะอัดโพรโมชันเข้ามา ให้ล่อตาล่อใจเราแทบจะทุกช่องทางเลยนะครับ ดังนั้นตรงนี้เนี่ย การที่จะควบคุมการ อ่า จับจ่ายใช้สอยเนี่ย ให้อยู่ในงบเนี่ย มันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนักนะครับ ก็สำหรับตรงนี้เบื้องต้น ก็เอาใจช่วยนะครับ ให้สามารถทำตามแผนได้นะครับ แต่ว่าถ้าเกิด อ่า ต้องการเทคนิคจริง ๆ แล้วเนี่ย อ่า มันก็จะพอมีอยู่หลายวิธีอะนะครับ ที่อาจจะพอช่วยได้ในส่วนนี้ ก็เช่น อ่า เบื้องต้นเนี่ย เราอาจจะ อ่า ระบุไว้ก่อนนะครับ หมายถึงว่าอาจจะจดไว้เลยนะครับว่า อ่า ในเดือนเนี้ย เราตั้งใจจะไปซื้ออะไรบ้างนะครับ แบบว่าที่ อ่า เราวางแผนไว้ก่อนล่วงหน้าอย่างเงี้ยครับ อย่างเช่น อ่า เราจะไปซื้อตอนช่วง อ่า ใกล้ ๆ สิ้นปีมากกว่านี้ ใช่ไหมครับ เราอาจจะระบุไว้เลยครับ ว่าเราจะไป อ่า ดูเสื้อผ้ายี่ห้อนี้ ไปดูรองเท้า อ่า รุ่นที่เราวางแผนไว้แล้ว อะไรอย่างเงี้ยครับ ซึ่งมันก็อาจจะทำให้เราสามารถเรียกว่า อ่า ทราบงบประมาณก่อนเนาะ ว่าเราต้องใช้ประมาณเท่าไร แล้วก็ อ่า วันไปจ่ายจริงเนี่ย เราก็อาจจะ อ่า ไปมองหาโพรโมชันนะครับ ที่ อ่า อาจจะลดลงได้อีก อะไรแบบเนี้ยครับ ก็ดูจะเป็น อ่า ช่องทางที่ตรงไปตรงมาสำหรับ อ่า การที่จะควบคุมงบประมาณตรงนี้ เช่นเดียวกันนะครับ แต่ว่าถ้าเกิด อ่า มีเวลามากกว่านั้นนะครับ หมายถึงว่า อ่า ไม่ได้จำเป็นต้องซื้อภายในเดือนนี้อย่างเดียวเนี่ย จริง ๆ แล้ว อ่า เรื่องโพรโมชันเนาะ ถ้าเกิดเรา อ่า คอยสังเกตดูดี ๆ เนี่ย เราก็จะรู้ว่าโพรโมชันเนี่ย มันมีเกือบตลอดเวลานะครับ ไม่ ไม่ลดช่องทางหนึ่ง ก็ลดอีกช่องทางหนึ่ง ไม่ลดเดือนนี้เดือนหน้าก็อาจจะลด อะไรแบบเนี้ยครับ หรือยิ่งพวก อ่า แอปชอปปิงออนไลน์เนี่ย พวกวัน อ่า วันที่พิเศษ อย่างเงี้ย อย่างพวก อ่า 12 เดือน 12 วันที่ 1 เดือน 1 อะไรอย่างเงี้ยครับ มันก็ค่อนข้างที่จะ อ่า มีโพรโมชันให้เราได้เลือกจับจ่ายใช้สอยกันอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่า งบประมาณในเดือนเดียวของเราเนี่ย มันน้อยเกินไปนะครับ หรือว่ามัน อ่า อาจจะไม่ได้ทุกอย่าง ตามที่เราจำเป็นต้องใช้หรือว่าต้องการซื้อเนี่ยครับ เราอาจจะอดใจไปก่อน แล้วก็รอเดือนถัดไปนะครับ
อือฮึ อืม ค่ะ อือฮึ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อือฮึ ค่ะ
แล้วก็ อ่า เอางบ 2 เดือนน่ะมารวมกัน ตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราได้ของที่ว่า อ่า ชิ้นใหญ่มากขึ้น แล้วก็ตรงใจมากขึ้นได้นะครับ
อืม อย่างงั้นเลยอะเหรอคะ?
ครับ อือ อืม ก็ ก็ประมาณเนี้ยครับ แต่ว่า เอ่อ ในส่วนนี้เนี่ย มัน สุดท้ายมันก็อาจจะแล้วแต่วิธีการเลือก หรือว่า เอ่อ รสนิยมของเราด้วยอะครับว่า เอ่อ ตัวสินค้าที่เราไปเลือกเนี่ยจะเป็น เอ่อ เรียกว่าเป็นของแบรนด์ระดับหรูมากไหม หรือว่า เอ่อ ของที่เป็นแบรนด์ที่คล้ายกัน ครับ
ค่ะ เอ่อ แล้ว ค่ะ แล้ว แล้วอย่างงี้ล่ะคะ คือ คืออย่างงี้ บ พอดีเมื่อกี้ที่พูดมาค่ะ ขออนุญาตแทรกเลยอะนะคะ ก็พูดถึงเรื่องของการซื้อของอะค่ะ ทีนี้เนี่ย
ครับ
ร เราเองอะ เรามีงบอยู่ใช่ไหมคะ แล้วเมื่อกี้เราได้ไอเดียอีกอันหนึ่งอะค่ะ ที่ ที่ ที่คุณพูดมาอะค่ะ เราก็เลยจะบอกว่าเราอะชอบไอเดียนี้ ก็เลยต้องขออนุญาตแทรกอะค่ะ เดี๋ยวเราจะลืมนะคะ ก็คือไอเดียของการที่เราจะซื้อของชิ้นใหญ่อะค่ะ พ เพราะว่าเราอะตั้งงบไว้เดือนละ 2,000 ใช่ไหมคะ แต่ทีนี้เนี่ยบางทีอะเราอาจจะอยากได้ของที่ ด มันเป็นของที่ชิ้นใหญ่แล้วมันก็มีราคา ถ้าเราซื้อเดือนเนี้ยมันก็จะทำให้งบนั้นเนี่ยมันเกินงบที่เราอะตั้งไว้จากงบประมาณน่ะค่ะ เราก็เลยเห็นด้วยกับไอเดียนี้เลย ก็คือว่าเราเอา 2 เดือนน่ะมารวมกัน จาก 2,000 มันก็จะเป็น 4,000 ทีนี้พอ 4,000 เนี่ยเราอาจจะ สมมุติว่าเราชอบ เอ่อ เสื้อโคตอยู่ตัวหนึ่ง แต่ว่าเป็นโซะ โคตที่มันมียี่ห้ออะเนาะ ซึ่งราคามันน่ะ 3,000 กว่าบาท ดังนั้นกลายเป็นว่าเราก็เลยไม่เกินงบ อันเนี้ย เราชอบอันนี้มาก ๆ เลย ก็เลยต้องขอเบรกเพื่อจะบอกว่า "เนี่ย ฉันชอบไอเดียอันเนี้ย อันที่ 1 เนี่ยมันปิ๊งอยู่ในหัวฉันเลยนะ" คือถ้าอยากได้ของใหญ่ก็แค่เอาเงินมารวมกัน แล้วก็รอระยะเวลา แล้วก็ค่อยไปซื้อ มันก็เลยจะอยู่ภายใต้งบที่เราอะกำหนดไว้อะ อันนี้เป็นไอเดียที่ดีมาก ๆ เลยอะ อันนี้ต้องขออนุญาตใช้คำว่า ขอบคุณมาก ๆ เลย ขอบคุณแรง ๆ เลย อะนะคะ
ครับ ครับ อืม ครับ ครับ อ๋อ ได้เลยครับ ครับ ครับ ครับ ครับ อืม ครับ ครับ อืม ใช่เลยครับ อือ ครับ ครับ ครับ อา อืม ครับ ใช่ ใช่ครับ ครับ อืม ด้วยความยินดีเลยครับ
แล้วถ้าอย่างงั้นน่ะค่ะ เราขอถามนิดหนึ่งอะค่ะ เรื่องของการช็อปผ่านออนไลน์ อย่างเงี้ยค่ะ กับผ่านหน้าร้านเนี่ย มันมีข้อดี ข้อเสีย ยังไงบ้างอะคะ? เพื่อที่เราเองเราจะได้รู้เรื่องของคุณภาพ หรือว่าเรื่องของการจำกัดงบประมาณน่ะค่ะ
ครับ ครับ อืม ครับ อืม ด้วยความยินดีเลยครับ คือถ้าจะพูดถึงข้อดี ข้อเสีย ของการ เอ่อ ซื้อของทางออนไลน์เนาะ แล้วก็การที่ไปซื้อที่ถึงที่ร้านเลยเนี่ย เออ จริง ๆ มันก็มี มี มีหลายข้ออยู่นะครับที่พอระบุได้ตรงนี้ ก็เบื้องต้นคือเราจะได้ เอ่อ สัมผัสสินค้าตัวจริงนะครับ ในกรณีถ้าเราไปถึงที่ร้านเลยนะครับ เราสามารถสัมผัสได้เลยว่า เอ่อ อย่างเช่น ถ้าเป็นในกลุ่มเสื้อผ้านะครับ เราก็อาจจะสามารถสัมผัสเนื้อผ้าได้ เช็กตะเข็บได้ ดู เอ่อ งานตัดเย็บต่าง ๆ ได้ว่า เออ จริง ๆ แล้วเนี้ยมัน เออ ตรงใจเราไหม เป็นอย่างที่เราต้องการไหม หรือว่ามันให้ความรู้สึกที่ว่าคุ้มค่าต่อ เอ่อ ราคาที่เราจะต้องชำระ หรือจ่ายไปไหมนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดอย่างซื้อออนไลน์เนี่ยก็ชัดเจนเลยว่าเราก็ได้ดูแต่รูปเนาะ แล้วก็ เอ่อ ดู อาจจะดูเป็นแบบที่ใส่ชุดว่า เอ่อ มันเข้ากันไหม แต่ว่าเราเองเนี้ยไม่ได้สัมผัส แล้วก็ไม่ได้ลองด้วยนะครับ อย่าง เออ เป็นกลุ่มเสื้อผ้า หรือรองเท้า อะไรอย่างเงี้ยครับ ยังไงการไปสัมผัสของจริง ได้ลองใส่ ได้ลอง เอ่อ สัมผัสการเดิน หรืออะไรอย่างเงี้ยครับ มันก็ดูจะตอบโจทย์มากกว่าสำหรับ เอ่อ สิ่งที่เป็น เอ่อ เสื้อผ้า หรือว่ารองเท้า หรือว่า เอ่อ ของที่เป็นสิ่งใช้งานเนี่ยครับ ที่ต้องคำนึงถึงเรื่อง เอ่อ ความเข้ากันได้กับร่างกายเรานะครับ อันที่จริงมันก็ครอบคลุมไปถึงเรื่องพวกเครื่องสำอาง อะไรต่าง ๆ ด้วยแหละครับ เพราะว่าถ้าเราไปซื้อที่เคาน์เตอร์เนาะ เราก็ยังสามารถปรึกษาพนักงานได้นะครับ แล้วก็ เอ่อ อาจจะมีตัวอย่างเป็นพวก เอ่อ สินค้าทดลอง อะไรอย่างเงี้ยครับ ให้เราได้ทดลองใช้นะครับ แล้ว
อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ แล้วอย่างออนไลน์อะค่ะ อย่าง อย่างพวกของที่เป็นขายออนไลน์เนี่ย ถ้า อ ถ้าพูดถึง อันนี้เราพูดถึงข้อดีของการไปซื้อของผ่าน สตอร์ ผ่าน ส เอ่อ ห้างสรรพสินค้า ใช่ไหมคะ แล้วถ้าเป็นข้อดีของการซื้อของออนไลน์อะ มันมีอะไรที่เป็นข้อดีภายใต้ในงบประมาณของเราที่จำกัดเนี่ย พอจะแนะนำหรือว่าให้ไอเดียกับเราได้บ้างไหมอะคะ?
ครับ อืม ครับ ใช่ ใช่ครับ ครับ อืม ครับ ครับ ก็ เออ สำหรับช่องทางออนไลน์เนาะ คือมันจะมีความหลากหลายในแง่ของโพรโมชันนะครับ เพราะว่าแอปพลิเคชันที่เราสามารถซื้อออนไลน์ได้เนี่ยมันก็ค่อนข้างมี เอ่อ หลายแอปเนาะ แล้วก็ในแต่ละแอปเนี่ยเขาก็อาจจะมีการเรียกว่า เอ่อ อัดฉีดโพรโมชันเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับ ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมี เรียกว่าโอกาสให้เราเลือกมากกว่า ซึ่งถ้าเทียบกับการไปที่สาขาเนี่ยครับ คือ เอ่อ สาขานี้มีโพรโมชันอะไร เราก็ เอ่อ ต้อง ต้องใช้ตามที่เขาเสนอมา เราไม่ได้มีตัวเลือก เหมือนว่าทำเรื่องในออนไลน์ อะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก็ เอ่อ ที่แน่ ๆ เลย คือเรื่องความสะดวกอะนะครับ เราไม่จำเป็นต้องไปรอห้างเปิด หรือว่าต้องรีบเดินทางไปนะครับเพื่อไปหาโพรโมชันนี้ เราสามารถช็อปปิงจากมุมไหนก็ได้นะครับขอแค่มีอินเทอร์เน็ต แล้วเราก็สามารถสั่งได้เลยนะครับ แต่ว่า เอ่อ มันก็ อ่า เนื่อง นอกจากนั้นเนี่ย อีก ความสะดวกอีกอย่างหนึ่งก็คือเราอาจจะ เอ่อ หาสินค้าที่ เอ่อ หมายถึงว่าในช่องทางออนไลน์เนี่ยมันก็จะมีข้อเสนอสินค้าที่ใกล้เคียงกันหรือคล้ายกันนะครับ ในของแบรนด์อื่น ๆ หรือว่าของค่ายอื่น ๆ มาเสนอเราด้วยนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะสะดวกเราโดยการที่ เอ่อ เราไม่ต้องไปเดินหาแต่ละช็อป แต่ละช็อป เข้าไปทีละร้าน เข้าไปทีละร้าน เพื่อไปหา เอ่อ สินค้าในแบบคล้ายกัน อา แต่ตรงนี้ในแอปพลิเคชันเสนอมาเลย
อืม อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ มันก็จะ อ๋อ ค่ะ มันก็จะได้ในเรื่องของเวลาใช่ไหมคะ แล้วที่สำคัญคือเราสามารถเปรียบเทียบกับหลาย ๆ แบรนด์ในเวลาเดียวกัน แต่ว่าอันหนึ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะตกทรัพย์เราได้เยอะเลยเหมือนกัน ก็คือ ล ที่คุณบอกว่ามันมีส่วนลดอะ อย่างเช่น เอ่อ อะไรนะ 11:11 12:12 อะไรอย่างเงี้ย
ครับ ใช่ ๆ ครับ อา ใช่ ใช่ครับ
มัน ซึ่งวันพวกนี้เนี่ยมันถือว่าจะลดได้เยอะมากเลยใช่ไหมคะ ของ ของเหล่าเนี้ย
เออ จริง ๆ เนี่ยมัน มันแล้วแต่กรณี แล้วแต่การจัดโพรโมชันของเขาด้วยอะครับ เพราะว่าอย่าง เออ พวกแอปพลิเคชันเนี่ย มันไม่ใช่ว่า เอ่อ ทุกสินค้าจะได้รับการลดในวันดังกล่าวนะครับ บางสินค้าเนี่ยอาจจะมีเป็นโพรโมชั่น อ เอ่อ Flash Sale 15 นาที อะไรอย่างเงี้ยครับ ซึ่งมันก็ เออ เป็นกลไกทางการตลาดของเขาเนาะ ที่ทำให้เราเนี่ยจะต้องคอย เอ่อ ติดตามในแอปพลิเคชันของเขาอยู่เสมอ
อ๋อ ก็คือ ง่าย ๆ ก็คือว่า มันไม่ได้มีทุกยี่ห้อ ทุกแบรนด์ มันมีแค่เป็นบางอย่าง สินค้าบางอย่างเท่านั้น ที่มันจะมีลดบางอย่าง ก็ ข เขาเรียกอะไรนะ บางอย่างเข้าร่วมรายการ บางอย่าง ไม่ได้เข้าร่วมรายการใช่ไหมคะ ถ้า ถ้าเป็นของผ่านออนไลน์อะค่ะ?
อา ครับ ใช่ ใช่ ถูกต้องเลยครับ ใช่ ใช่ครับ ใช่ แต่ว่าถ้าเกิด อา เราไปที่สาขาเนี่ย อย่างน้อยเราก็สามารถ เอ่อ สอบถามพนักงานได้เลยนะครับอย่างชัดเจนว่าชิ้นนี้ลดไหม? ชิ้นนี้ลดแล้วเหลือเท่าไร? อะไรอย่างเงี้ยครับ เขาก็ เออ พนักงานบริการเขาก็จะให้ข้อมูลเราอย่างตรงไปตรงมาได้
อืม ค่ะ อืม เข้าใจแล้วอะค่ะ ก็ทำให้เราแบบ เออ เข้าใจแล้วก็เปิดโลกทัศน์ แล้วก็สามารถแยกแยะของความแตกต่างได้เลยนะคะว่า เอ่อ ถ้าเราเป็นแบบ offline อะเนาะ ไปตามห้าง แน่นอนลูบได้ คลำได้ สัมผัสได้ ทดลองได้ แถมมีเจ้าหน้าที่เนี่ยมาให้คำแนะนำด้วยใช่ไหมคะ แต่ถ้าเป็นออนไลน์ มันก็อาจจะดีในเรื่องของตัวโพรโมชั่นอะเนาะ ถ้าอย่างงั้นน่ะวันนี้ก็ขอบคุณมาก ๆ เลยอะค่ะ สำหรับคำแนะนำภายใต้งบประมาณของเราที่มีจำกัดนะคะ สวัสดีค่ะ
ครับ ครับ ครับ ใช่เลยครับ ใช่ครับ ครับ ด้วยความยินดีครับ สวัสดีครับ